Ya, geçen eee, son zamanda dediğim geçen kış olmuştu. Eee, bir tane ya, mont almıştım kendime. Böyle, işte, iyi bir markanın, işte, eee, kı yani, yaşadığım yerin kışları soğuk geçiyor. Hadi dedim, böyle, işte, eee, bu su geçirmez teknolojisi olsun, işte, ne bileyim, kaz tüyü olsun falan böyle çok, hani, ekstrem bir monttu. Eee, aldım, fiyatı da, işte, biraz fazlaydı. Yani gerçekten çok az kullanabildim çünkü, böyle, eee, kışın da çok soğuk geçmedi. İşte, onu kullanacak fırsatım
Hı hı. Evet. Hıı. Ha! Orada, böyle, bir kar için falan gerekiyormuş, yani, galiba o çok soğuk yerler için.
E, yani, böyle, sanki, ne bileyim, e, yani, Alaska'da falan giyersin herhâlde o montu. Öyle bir ş bir şey.
Evet. Peki araştırmıştın ama bunu, değil mi? Araştırarak aldın. Aslında istediğin marka diye mi peki, orada seni cezbeden neydi?
Yani, araştırdım Hımm. Evet, markaya aldandım işte, eee, no Northface'in bir, eee, ürünüydü. Eee, yani, dedim, "Herhâlde kullanabilirim." ama gerçekten, yani, kış mesela dışarısı, işte, eee, 0 derece, -5 derece; giyiyordum, terliyordum mesela, hani, öyle bir monttu. Bir de ağır falandı. Yani, sonra zaten, eee, 2'nci el uygulamalar üzerinde sattım yani çünkü Evet, yapacak bir şey yok, kullanamıyorum çü Hı hı.
A! Hı hı. Evet. Çok da kullanmadın. Ha! Sattın. Anladım. Eee, çok güzel. Aslında, hani, bu yönteminden de biraz bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü 2'nci el uygulamaları, satış yapmak, hiç kullanmadığın şeyleri elden çıkarmak. Bu da bir noktada tasarruf. Eee, hani, burada neler yapıyorsun?
Hı hı. Evet. Tabii.

Eee, yani, bunu evet, yapmıyordum. Eşim yapıyordu. Ondan gördüm. Biraz kendime, eee, entegre ettim onu da. Geçenlerde yaptım bir cüzdan
Hımm. Evet, Evet, ama deneyime de açıksın yani, denemek de istiyorsun hemen. Bu konuda ne yapabilirim, nasıl, iii, kendimi geliştirebilirim diyorsun. E, çok güzel. Hı hı.
E, tabii, tabii, <chuckles> kesinlikle. Aynen, kesinlikle. Geçenlerde işte bir cüzdan almak istiyordum. Eee, f hani, dedim biraz bekleyeyim. Eee, yani, kaydettim onu, işte, eee, sık kullanılanlara ekledim. Eee, bir 2-3 ay 2-3 hafta pardon, izleme sürecini aldım ve indirime de girdi gerçekten, yani, %25 gibi bir indirime girdi. Aldım, mesela, hani, ihtiyacım da vardı. Güzel bir markaydı da, hani, böyle değerlendiriyorum. Bir ürünü, eee, sepete ekleyip bekliyorum gerçekten biraz indirim olabilir ya da dediğin gibi vazgeçebilirim, ihtiyacım olmayabilir. Eee, yapıyorum bu yöntemi.
Evet. Hı hı. Hıı. Çok iyi. Hı hı. Ha, harika. Hı hı. Peki, mesela bu tasarruf için, eee, gerçekten, hani, zihninde bir şey kurmaya çalışıyorsun ve tasarruf etmeyle ilgili önlemler de almaya çalışıyorsun. Hani, nasıl yap nasıl arttırabilirim gibi. Eee, bunu bozacak ne olabilir? Hani, son dönemlerde gerçekten almayı çok istediğin, fiyatı da çok yüksek, hani, indirime de girmeyen, eee, ve bu tasarruf düşünceni biraz böyle yerinden oynatan bir his. Eee, böyle bir şey almak istediğin bir şeyler var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Iıı, var. Çok zor sabrediyorum aslında. Biraz hobilerimle alakalı. Yani, eee, Nintendo Switch 2 diye el konsolu var. <chuckles> Onu almak istiyorum. Eee, yani, belki bir Çok değil aslında da, yani, gerek var mı diye düşünüyorum. Çünkü evimde hani birçok farklı oyun konsolu olduğu için, hani, eee, büyük ihtimalle 1 hafta içinde alacağım gibi. Çünkü fiyatı da inmiyor. E, bir o eee, Black Friday'i bekliyorum. Bakalım belki o zaman bir şey olursa alacağım gibi. Evet.
Ha, gerçekten mi? <chuckles> Evet. A, evet. Hı hı. Çok yüksek mi fiyatları? Hı hı. Evet. <chuckles> Ya! Evet, evet. Tabii, bu indirimi takip de etmek gerekiyor bu noktada. Eee, çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten, çok teşekkür ediyorum, çok keyif aldım.
Kesinlikle. Evet. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.

Evde patır para tasarrufu için neler yapıyorsun?
Yani, en öncelikle alışveriş konusunda para tasarrufu yaptığımızı fark ettim. Çünkü bunu da fark etmemizin nedeni, eee, yani, yaklaşık 2 ya da üç yıl, üç yıl diyelim, tabii üç yıldır, eee, haftalık alışverişe döndük. Uuu, bu gerçekten, eee, hani, aylık olarak harcadığımız miktarı mutfak için yarı yarıya düşürdü. Eee, daha önceden, eee, eşimle, işte böyle, her gün alışverişe gidiyorduk. Yani, eee, böyle işte, o iş çıkışı gidiyordu, ben iş çıkışı gidiyordum, işte canım sıkıldı, hadi bir markete gideyim. Çok dağınık oluyor ve gereksiz bir harcama olduğunu fark ettim. Ürünlerin artık böyle gereksiz alınıp, işte, fazla fazla alınıp daha sonra çöpe gittiğini fark ettim. Hı hı.
Hı hı. Evet. A, güzel. Hı hı. Hıı. Çok dağınık oluyordu. Hı hı. Anladım. E, bunlar daha çok market mi peki yani bahsettiğin, daha çok market alışverişi? Ha, onu haftalık yapıyorsunuz, değil mi? Toplu alım.
Eee Tabii tabii, market alışverişi, yani, burada gerçekten bir para tasarrufu elde ettik, diyebilirim. Ama onun dışın Hı hı. Tabii.
Hı hı. Çok güzel. Peki, şunu soracağım, yani, bu markette olduğu için soruyorum şimdi. Taze sebze, taze meyve, mesela, onları ne yapıyorsunuz? Yine hafta içinde gitmeniz gerekmiyor mu?
Hı hı. Eee, onu da gün yani, günlük değil de 2-3 günde bir almaya çalışıyoruz. Onun da plan programını yaptık. İşte v eee, yaşadığımız yer hani, biraz böyle pazar var. Mesela pazara gitmeye çalışıyoruz. Oradan genellikle işte taze olarak bulmamız mümkün. Eee, hani, mesela, zaten sebzeyi de kışın çok fazla seçenek olmadığı için kış aylarında, eee, biraz marketten de tercih edebiliyoruz. Eee, 2-3 günde bir sebzeyi yenileme şeklinde alışverişe gidebiliyoruz aslında ama diğer düşündüğün o market ürünlerinin, iii, çoğunu haftalık olarak almaya çalışıyorum. Hı hı.
Hıı. Çok güzel. Evet, hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım, anladım. Eee, aslında gerçekten bir yandan da, eee, formülü de bulmuşsunuz gibi. Hani, kendi içinizde bu tasarruf Peki ne kadarlık bir tasarruftan bahsediyoruz? Yani, eee, önceden harcanan paranın ne kadarı, ııı, gerçekten çok israf şeklinde harcanıyormuş?
Bulduk, evet. Hı hı.

Eee, yani, şi yarı yarıya kesinlikle. Çünkü ben bunun Evet, yani, hesabını kitabın kitabını yapmıştım. Hani, bir ş 2 birim harcıyorsak o zamanlar gerçekten şu an 1 birim harcanıyor ve, hani, eee, yediğimiz ürünlerin, eee, ya da kalitenin, hani, hiçbir aşağısına inmeden. Çünkü o ilk, eee, o her gün gidilen kısımda, eee, gerçekten mesela evde, işte, dolapta mesela 5 çeşit peynir var mesela, yani, gereksiz, hani, ve bazıları çöpe gidiyor haftanın sonunda. İşte, eee, ne bileyim, fazl fazla sebze alınmış, işte, bozuluyor. Yani, bu her gün gitmeden dolayı oluyor ve bir de her gün gidilince aslında biraz da, böyle, bir abur cubur alımı da arttığını fark ettim ki ben sporla ilgilendiğim için, eee, pek yemiyorum o tarz şeyleri. Heh. Evet. Kesinlikle.
O! Bayağı da yüksek. Hı hı. Hı hı. Hımm, evet. Tabii. Hımm, anladım. Ona da dikkat etmek istiyorsun. Yani biraz limit koymak, belki gözünün önünde, elinin altında olmasa, eee, yemeyeceğin, hani, kendini de koruyabileceğin bir alana geçmiş oluyorsun. Çok güzel, aslında bununla ilgili, eee, formül bulmuşsunuz. Peki, hani, marketi değiştirir misiniz? Mesela market fiyatlarını kıyaslar mısın? Eee, hani, evine yakın olan marketler arasında tercih yapman gereken zamanlar oluyor mu?
Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, yani, evet. Kıyaslıyorum aslında bunu da, böyle, eee, yaşadığım ülkede biraz aslında, böyle, eee, market her marketin, eee, uygulaması var, eee, ve o uygulamayı biraz takip edersen ilk başlarda hiç yapmıyordum, böyle, umursamıyordum. Yani, bizim Türkiye'de mesela bunu böyle pek yapmaz insanlar belki bilirsin ama Avru Heh. Aynen ama Avrupa'da Evet ama Avrupa'da, böyle, gerçekten insanlar bunları takip ediyor ve gerçekten indirim yaşıyorsun. Hani, günlük olarak mesela, ne bileyim, dün mesela markete gittik, işte, i eee, avokado alırsan mesela i iki tane alırsan, işte, tanesi yarı fiyatına. Yani böyle indirimli Yarıdan bile fazla. Hı hı.
Hı hı. Hımm. Evet, yapmaz. Belki takip etmezler, hani, promosyon takipleri, o kodlar Hı hı. Çok güzel. Hımm. En azından, hani, bu çabanın, bu tasarruf, eee, adımının karşılığını alabildiğinden bahsediyorsun, değil mi? Hı hı.
Tabii, kesinlikle ve bu da uzun vadede gerçekten para tasarrufu sağlıyor. Market değişimi de yapıyoruz çünkü mesela, eee, çoğunlukla Lidl diye market var, oraya gideriz. Hani, onun dışında alternatif olarak mesela Carrefour'a gideriz çünkü bazen gerçekten çok büyük indirimler yapıyorlar. Aynen, işte, Alman marketi var Aldi oraya gitmeye çalışırız. Orada da Yani bazı ürünlerde gerçekten market bazında değişiklik yaratabiliyor. Eee, hani, çok sık
Hımm. Çok güzel. Hımm. Fiyat farkları oluyor. Hı hı. Tabii, olabiliyor. Peki kalite anlamında, hani, bu ürünleri de şimdi takip ediyorsunuz, işte, kıyaslama yapıyorsunuz ama mesela şunu da yaşı yaşıyor musunuz? Hani, "Ben bu ürüne para vereceğime az para bile olsa, hani, biraz daha kalitelisini alıp, eee, hani, daha içimin rahat ettiği, iii, olur," diyor musun mesela?
Tabii. Hı hı. Hı hı.